Uhm, ako kasi talaga any, aside from nagba-vitamins ako, uhm talagang ano eh parang ako kasi sobrang adik ko sa prutas. Is 'yan yung parang kumbaga, sobrang 'pag nag-crave ako ng matamis ku syempre, hindi talaga maiiwasan magkaro'n ng matamis na cravings lalo na 'pag nagwo-work ka, kasi yung stress lalo na 'pag sa office ewan nakaka-stress <chuckles> parang hanap mo agad talagang matatamis parang ako, yun nga parang kung hindi ko mahahanap yung mga sweets na candy, na chocolate ang una ko talagang hina hinahanap prutas like uhm, as in literal na mga prutas, strawberry, mangga, na talaga sobrang fan ako, sobrang fan ako ng fruits. Kaya ang nangyayari kapag kakain kami ng mga-ano, ng mga sa labas, talagang tatanungin ko, may kasam may "Yong meal ba na 'yan may kasamang prutas, may kasamang ganito ganyan?" Parang sobrang adik ko sa mga fruits.
Oo. <breath> Ah! prutas. Oo. Tama. Oo. Oo. Prutas. Orange, mga apple. Hmm. Oo. Alam mo maganda 'yan. Oo. Sige, ano 'yon?
Ewan kasi parang kung ako lang, hindi ko alam kung ako lang 'yon na everytime na pupu lalabas or mapupunta ng meal is hahanapin ko kung may kasama may attachment ba siya or may kasama ba siyang mga prutas or mashed potato or anything na pwede kang kainin aside from the meal itself
Oo. Prutas. Tama. Oo, o, alam mo maganda 'yan kasi at least ikaw, kasi may mga iba talaga 'di ba, na hindi mahilig sa prutas? Kaya kahit papaano ikaw mahilig ka sa prutas, eh, alam mo naman marami naman ang ah sustansiya na, ah, nasa prutas natin di lalo na dito sa atin, eh tropical country tayo. Marami talagang matatamis na prut prutas dito, 'di ba.
Ah, oo, mga vitamin. Sobra napaka Isa sa pinakama-ano na-ano parang pinakamaraming prutas ah opo, eh ewan.
Panlaban din sa mga sakit ah. Oo, gano'n din ak ako a ako naman sa mga gulay.

Mhm.
'Yun naman parang ah, kahit ano yatang gulay kinakain ko. 'Yung dating hindi ko kinakain na okra parang bigla akong nasarapan sa okra. Tapos 'yung dating hindi ako kumakain ng ano 'to, <clicks tongue> 'yung, ah, ano ano 'yun, 'yung kulubot? <laughs> Ampalaya. Oo dahil 'yung dating hindi ako kumakain ng ampalaya, bigla akong kumakain ng ampalaya. Sabi ko "Oh." Kaya ngayon, um, sobrang paborito ko 'yung mga gulay. Parang hindi ako, ah, natatapos 'yung araw na hin walang kahit na isang gulay man lang, 'yung ganon. Kaya sa tingin ko aside dun sa ah, bitamina na iniinom ko rin <clicks tongue> ayan. Kaya pero minsan napapaano ka, ang dami rin lumalabas na bitamina ngayon, eh, 'no?
Ampalaya, that's my favorite. Oo. Oo, kaya hindi mo sure kung legit na legit pa ba siya kung ganito, ganyan. Kasi pwede yang ay ma makikita mo sikat pa mhm. Oo, ang mahal na na nila, nakaka-bad trip, char. Pero 'yun
Iba iba eh. Tama. Pero magugulat ka rin sa presyo ha. 'Di ba? Oo. Hindi, sa totoo lang.
Oh, kasi ngayon parang kumbaga may sumikat na ay ganitong vitamins or ganitong ano, is effective talaga. Enervon, blah blah blah tapos biglang may lalabas na ganito, tapos effective daw kesyo ganyan. Pero 'pag tinani kasi parang alam mo 'yun parang ginagaya na lang, pero hindi mo alam kung effective din ba talaga or or talagang inaano lang nila na sinasabi lang nila na effective 'to sa ganyan ganyan, para lang sa marketing nila. Parang kumbaga, mas maganda pa rin talaga 'pag fresh ang kinakain mo or talagang ini-intake mo, talagang legit na fruit, ng vegetables talaga. Huwag kang mag-based basta basta sa mga si ano sa mga <tsk> sa mga gummies, sa mga medicine, mas better talaga mm. Mas better to opo hindi hindi okey lang okey lang okey lang. 'Yun yun.
Mm. Oo. Oo. Ku tama. Oo. Kung saan, oo. Sa mga binibili ngayon. Oo. Nagugulat nga ako eh. 'Di ba? Parang ano 'yun? Sorry. Ayan. Ayun na nga nagugulat nga ako na kung ano-ano lumalabas na 'di ba, kunyari sa isang inumin na to, ah, parang ang dami na nitong bitamina, ah, green pa ito, 'yung mga ganong bagay. Dib nakikita mo ba 'yun?
Ay, oo tapos yung merong mga ah, naka-attach pa na, "Gamot to para sa ganito. Gamot to makakapagtanggal to ng s ng highs ano, ng high blood. Eto makakatanggal ng ano, ng tumor kung ano anik." May ganun pa. Kung kung talagang may ganyang klase ng gamot pa, bakit hindi 'yan hindi 'yan ginagamit para sa mga talagang may sakit, 'di ba? Like, pang-iwas daw sa cancer, pang-iwas sa ganito. Pero
Oo. Hypert <chuckles> Tama. Eh, di sana wala na nagkakasakit?
in the first place, kung may talagang may ganong gamot, may talagang legit na ganun. Bakit laging sinasabi sa mga hospital na, "Mahirap gamutin 'yung ganitong sakit, kasi wala tayong gamot." Tapos malalaman mo sa isang ganitong gamot sa kumakalat na e ano pang para hindi ka magkasakit ng ganito pang-iwas sa ganito gamot sa ganyan. Like hindi mo na alam kung ano ba talaga 'yung totoo?
Mm. Oo. Merong ano <chuckles> Ah. <blows air> Totoo.